Bạn ơi, kiểu như á, là mình đang ở trong một cái giai đoạn khá là bối rối về cái con đường nghề nghiệp của bản thân luôn á bạn. Kiểu như á, là khi mình còn đi học nha, thì mình luôn nghĩ rằng là chỉ cần học tốt rồi ra trường sẽ tự khắc, à, khắc kiếm được một cái công việc nó phù hợp với bản thân, hoặc là mình sẽ đi theo cái ngành nghề mà mình đã chọn từ trước. Ờ, nhưng mà đi làm một khoảng thời gian rồi thì hiện tại thì mình cũng có được một cái công việc, gọi là, tương đối ổn định đi so với mặt bằng chung và so với cái lứa tuổi của mình, thì mình thấy là cũng ổn định đi ha. Mình cũng nhận được một cái, gọi là, cái đề nghị đi làm việc ở nước ngoài. Ừ, thì mình thấy đối với mọi thứ cũng đối với mọi thứ, ơ, ờ, với mình á, ừm, thì bây giờ thì mình thấy nó cũng đang trộm vía. <chuckles> Ờ, nhưng mà sắp tới á, là mình đang có định hướng á là có nhiều ngã rẽ lắm á bạn. Kiểu như là mình đang không biết là có nên tạm dừng cái công việc này một khoảng thời gian không để mình có thể học lên tiếp theo. Có nghĩa là mình sẽ tiếp tục là học thạc sĩ ở một vài đất nước khác, đó. Hay là mình sẽ tiếp tục cái công việc này, tại vì nó cũng cho mình cái khoản thu nhập nó nó ô kê á, mà mình cũng không còn áp lực về tài chính nữa. Hay là mình sẽ quay trở về Việt Nam để có thể phụ, ờ, gọi là gần gia đình đi. Ừ, và có một cái, gọi là, ừm, con đường nó phát triển nó bền vững hơn. Ví dụ như là sau này mình già, mình lớn tuổi, mình có gia đình, thì nó cũng sẽ dễ hơn cho mình á. Ờ, cho nên là mình không biết nha, là mình nên gắn bó với cái gì nó lâu dài, và điều này nó cứ làm mình cứ lo lắng rồi cứ suy nghĩ hoài luôn ấy. Mình sợ là mình đang đi sai hướng mà mình cũng không có nhận ra ấy bạn. Thì làm sao để mà mình xác định được cái mục tiêu nghề nghiệp của mình được, bạn ha?
Ừm, sao vậy nè? Ô kê. Ừm, ừm, rồi. Ừm, ô kê nè. Rồi. Ừm, mình hiểu. Rồi, đầu tiên thì cũng cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ cái câu chuyện này cho mình ha. Việc là cứ băn khoăn về cái mục tiêu nghề nghiệp hông có nghĩa là bạn đang thiếu định hướng đâu, mà thường là vì bạn đang quan tâm rất là nghiêm túc đến cái tương lai sâu xa hơn của mình, đúng không nào? Đó, rất nhiều người phải mất rất là nhiều thời gian, đó, thời gian rất là dài luôn á, mới hiểu được cái mình phù hợp với điều gì này. Đó, và điều đó là hoàn toàn bình thường thôi, bạn ạ. Ờ, mình không muốn vội đưa ra một cái đáp án nào đối với bạn, gọi là, đáp án đúng để bạn đ đi theo cái hướng đó trong tương lai. Đó, mà mình muốn cùng với bạn ngồi lại đây nè, làm rõ dần để bạn tự thấy con đường nào mà hiện tại nó sẽ phù hợp với mình ha. Đó, trước tiên á, thì mình muốn hiểu rõ bạn hơn một chút nha. Thì hiện tại á, cái công việc hàng ngày của bạn á, thì nếu như mà kh không nghĩ đến chức danh hay là tiền bạc gì đó nha, thì hiện tại bạn đang nghĩ trong đầu mình là bạn thích làm việc gì hàng ngày nhất nè?
Ừm. Ủa, vậy hả? À. Ừm. Mình á hả? <laughs> Kiểu như á, là mình thích làm về mảng, a, nội dung lắm bạn, kiểu như là, mình thích quay video nè, kiểu như là, làm về mảng sáng tạo nội dung á. Ê, ý là trộm vía mình cũng đã có đang làm rồi và mình cũng đã có một cái lượt tương tác nhất định ở trên mạng xã hội á. Ừ, thì, ờ, mình muốn phát triển theo cái con đường đó, nhưng mà bạn biết sao không? Mình thì cũng hơi sợ rủi ro một chút xíu, tại vì nếu mà mình từ bỏ cái công việc hiện tại nó cố định mà theo đuổi luôn cái nghề nghiệp tự do á, thì cũng, gọi là, cái tài chính nó hơi bấp bênh một chút, tại vì thu nhập của mình nó cứ lên xuống á. Để ví dụ như là bạn làm nhiều thì bạn ăn nhiều, còn bạn làm ít thì bạn ăn ít vậy đó, kiểu như là, nó không có cố định cho mình, thì mình thì cũng dạng theo kiểu như là có một cái gì đó phải no cho nó chắc chắn một chút xíu trước, rồi những cái gì mà ngoài ấy ví dụ như mình làm về gia sư đi, mình làm việc nhà sáng tạo nội dung đi thì có thêm thu nhập thì càng tốt. Ừm, mình có thể là mua đồ quần áo này, hoặc là cho tiền em trai, rồi, kiểu như là, làm từ thiện. Đó, là mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Ừm, còn nếu như mà mình chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào một nguồn tài chính như thế thì mình cũng hơi đắn đo á bạn, nhưng mà mình thực sự rất là thích làm về mảng mà, ờ, nội dung trên mạng xã hội á.
À, vậy ha. Ừm, rồi nè. Ưm, ừm, ô kê. Ừm. Giỏi há. Ưm, ừm, ừm. Rồi. Rồi, mình hiểu rồi, bạn đang rất là phân vân và không biết là chọn cái nào, đúng không? Đó, mình muốn làm việc sáng tạo nội dung, đó, có thể làm những cái công việc sáng tạo nội dung mà quên mất cả thời gian luôn, đúng không? Nhưng mà mình lại còn lo là những c c cái công việc đó nó bấp bênh, nó không có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống hay là lo cho tương lai sau này, đúng không nè? Rồi, vậy thì bạn cần phải xác nhận lại cái giá trị của, ờ, cái công việc mình đang cần như thế nào. Thì không biết là trong công việc á, điều gì nó khiến bạn, gọi là, quan trọng nhất? Đó, ví dụ như là sự ổn định này, đó, hay là sự học hỏi thêm kiến thức này, hay là sự tự do, hay là một công việc mà có thể là, ờ, tác động thêm, có thể là tác động hướng tới, ừm, người khác đó chẳng hạn, thì có cái điều gì mà bạn, ừm, hướng đến không nè?
Ừm, đúng rồi á. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Mình thấy nha, thì chắc là cái sự học hỏi ấy, và cái sự phát triển và thăng tiến trong cái công việc của mình. À, hiện tại thì cái công việc của mình cũng đang làm khá tốt, nhưng mà mình thấy á, không có sự ý nghĩa gì á bạn. Kiểu như nó cứ bình bình rồi nó, kiểu như là, nó cứ nó cứ ngày ngày ngày này qua ngày khác nó cứ trải qua như thế á, và mình không có cảm nhận được là cái sự thăng tiến của mình trong cái công việc này. Đó, cho nên á là có thể là mình đang nhanh chóng kiệt sức á, và mình không còn tin vào cái việc là mình có còn phù hợp với lại cái nghề này nữa hay không á bạn. Tại vì á, cái công việc này cũng là một cái công việc trái ngành của mình chứ không có phải là đúng chuyên ngành, đó. <laughs>
À, rồi. <laughs> OK. Ừm. Rồi. Ừm, OK, nghe thấy là mình thấy bạn là đang rất cân nhắc rất là kỹ luôn, đúng không nè? Thì có những cái kỹ năng, kinh nghiệm hay là bằng cấp nào bây giờ bạn hiện có rồi nè, bạn có thể liệt kê ra cho mình, à, cân nhắc một chút được không?
Hiện tại á, thì mình cũng tốt nghiệp đại học như mọi người bình thường thôi. Mình có bằng cử nhân, ừm, về cử nhân thì, ờ, mình có bằng về cử nhân quản trị kinh doanh mà thiên về kinh kinh doanh quốc tế á bạn. Đó, mình có những cái bằng mà về chứng chỉ ngoại ngữ như là IELTS hoặc là, ừm, và TOEIC. Thật ra là mình thi cả hai luôn và mình trộm vía thì đạt được cả hai. Đó, cho nên là mình cũng nhận được một cái công việc tốt ở bên nước ngoài đó, tại vì nó cũng yêu cầu tiếng Anh mà. Ờm, ngoài ra nữa thì chắc là kỹ năng khác mình có học thêm ở trên những cái khóa học, ờ, online á bạn. Đó, thì kỹ năng giao tiếp nè, rồi kỹ năng quản lý, à, và những cái khóa học về lập trình. Nói chung là mình cũng học thêm một chút về AI á, tại vì thời đại công nghệ số nó phát triển mà. Ừ, thì càng có nhiều thì càng tốt thôi chứ cũng mình thấy nó cũng hông có dư thừa lắm ấy.
À! Vậy ha. Rồi. OK nè. Ừm. À, à rồi. Đúng rồi. À. Ừm, OK. <laughs> OK, mình hiểu rồi này. Nghe thôi là thấy bạn là một người có một cái, gọi là, một cái nội lực tiềm tàng rất là lớn đó chứ, đúng không? Vậy thì tầm nhìn cua ừm, tầm nhìn của bạn từ giờ đến khoảng tầm 5 năm tới đi, thì bạn mong muốn cái cuộc sống của mình nó ở tương lai nó trông nó như thế nào, bạn đã hình dung qua chưa?
<laughs> Vậy á hả? Ừ, nếu như mình trong vòng 5 năm tới nha, thì đối với mình thì nó là cũng đã là một cái con số nó khá là dài rồi, và, ờ, 5 năm tới thì mình có một cái ước muốn nho nhỏ thôi là sống một cuộc đời sung túc bên gia đình nhỏ của mình, và công việc của mình á, thì nó cũng phải, gọi là, thăng tiến và mình cũng đã có giữ một cái chức vị nó cũng cao hơn một chút á, kiểu như là, lên làm quản lý là làm một cái vị trí, ơ, cấp cao hơn trong tập đoàn, kiểu, vậy á bạn.
À. À, vậy hả? Ô kê nè. Rồi, mà mình hiểu rồi, qua một số câu hỏi và những cái câu trả lời của bạn thì mình cũng hình dung qua được cái công việc, rồi hình dung qua được cái tình hình của bạn bây giờ và định hướng của bạn ha. Thì mình nghe được rằng là bạn không chỉ muốn tìm một cái công việc mà muốn xác định một cái mục tiêu công nghiệp đâu, mà bạn đang muốn tìm một cái hướng đi phù hợp với cả con người của mình, phù hợp với cả mục tiêu tương lai của mình, đúng không nè? Đó, thì bước đầu tiên ha gợi ý đầu tiên á, thì mình có thể gợi ý cho bạn đó là hãy xem lại sở thích nè, à, và giá trị của mình, đó, điều làm bạn mà cảm giác là có động lực trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ á, đó. Ừm, bây giờ là bạn muốn tìm một công việc nó, ờ, độc lập hay là một công việc theo nhóm nè? Đó, muốn thích một công việc là ổn định, đó nhận lương hàng tháng, hàng tháng thôi, hay là một công việc là, ờ, có cái sự học hỏi, có cái sự thăng tiến mà một nhịp điệu khá là nhanh, ờ, trôi theo cuộc sống hàng ngày nè? Đó, à, một công việc thiên về dữ liệu thôi, có sẵn những cái công cụ, có sẵn một cái deadline, có sẵn một cái kế hoạch chẳng hạn rồi, hay là một công việc thiên về con người? Đó, khi mà xác nhận ra, đó viết ra 5-7 điều đó, ờ, lọc ra những lựa chọn của mình thì bạn có thể là xác định sơ qua những cái cái con người và cái bản thân mà mình muốn hướng đến trong tương lai rồi, đúng không nè?
Ừm. Đúng rồi á. Ờ! Ừm. <laughs> Ô kê, bạn nói như vậy thì cũng hợp lý quá ha. Thì nếu như mà mình cứ liệt kê ra những cái điều như thế, thì mình có thể thu hẹp lại cái phạm vi mà mình đang hướng tới nữa. Và, kiểu như là, thay vì mình hỏi là: "Mình muốn làm nghề gì?", thì mình có thể tự hỏi bản thân là, à: "Mình không muốn làm gì nữa?" Thì chắc có lẽ là cái câu hỏi này nó cũng thường dễ trả lời hơn bạn nữa, bạn ha? Với lại á là nghe bạn nói xong á, thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ làm được, ừm, như những gì bạn gợi nói đó. Kiểu như là liệt kê ra rồi rồi rồi xem xét về cái giá trị của bản thân nó sẽ như thế nào.
Ừm, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ô kê. Đúng rồi, và hãy cố gắng là đánh giá cái kỹ năng hiện có của mình và những cái khoảng trống mà mình cần phải bổ sung thêm trong tương lai, đúng không nè? Đó, bạn có một cái nền tảng rất là vững chắc rồi. Bạn có bằng cử nhân rồi, bạn có bằng, ờ, ngoại ngữ rồi, và bạn có một số các kỹ năng phụ đi kèm khác. Đó là một cái mà bạn có thể là dùng ngay bây giờ, đúng không? Đó, hoặc là, à, thêm nữa á, thì bạn có thể là, ờ, cần học thêm một số cái kỹ năng mới nữa. Nếu như mà cái mục tiêu tương lai của bạn nó cần đến những kỹ năng đó, thì hãy xác nhận rõ trước và học thêm một số kỹ năng cần thiết, đó. Ờ, giúp này những cái điều này nó giúp cho cái mục tiêu nó không chỉ đúng với bạn, đó, mà nó còn nó còn vừa đúng mà nó còn vừa khả thi nữa, đúng không nè?
À! <laughs> Ờ! <laughs> Cũng đúng quá ha. Trời ơi! Kiểu như bạn nói xong cái mình có một cái góc nhìn khác luôn á. Tại vì mỗi người mỗi góc nhìn, và, ừm, bạn cũng có góc nhìn riêng và mình cũng có góc nhìn riêng. Nhưng mà sau khi mà nghe bạn nói xong cái mình thấy là, à, mình đang bị chủ quan và đang chỉ nhìn vào, gọi là, chăm chăm một cái góc nhìn của mình mà không thử là xem xét những cái khía cạnh khác. Ừm, ô kê, ô kê, mình cũng sẽ nghe lời bạn xem thử là mình đang thiếu cái kỹ năng nào để mà mình bổ sung trước, rồi coi thử là cái con đường của mình sau này nó đang phù hợp với lại, ừm với lại cái cái định hướng cũng như là cái tính cách của mình nữa á. Ừm.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Rồi, và tất nhiên là mỗi người làm việc thì đều có cái mục tiêu và kế hoạch cho tương lai của mình, đúng không nè? Nhưng hơn hết á ha, là phải cố xác định nó là, ờ, một cái mục tiêu ngắn hạn và một thục tiêu dài hạn nha, để cho cái công việc và cái tương lai của mình á, nó dễ hình dung hơn á. Đó, thay vì cố xác định nó là cái nghề cả đời của mình mình theo đuổi là gì, thì bây giờ hãy chia thành những cái mục tiêu ngắn hạn thôi, 1 năm quay đầu chẳng hạn. Đó, trong 1 năm đó thì mình, à, cần phải học thêm gì nè, đó, mình đã tích lũy được kỹ năng gì rồi và mình sẽ muốn hướng đến như thế nào? Đó, và tiếp nữa là những cái mục tiêu dài hạn từ 3 đến 5 năm tới, đó, hướng phát triển của mình, mình định hướng như thế nào và vai trò mình mong muốn ra sao. Đó, mục tiêu ngắn hạn á, nó giúp bạn là tiến lên ngay lập tức và nó còn là giúp bạn làm rõ hơn những cái mục tiêu dài hạn của bạn nữa. Bạn thấy sao nè?
<laughs> Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ô kê quá ha. Ê, mình thấy quá hợp lý luôn ấy chứ. Kiểu như là, mình chỉ cần đi từng bước nhỏ thì thì nó cũng sẽ đến thành công á. Kiểu như là, mình cứ đi chầm chậm, chầm chậm, nhưng mà đến khi mà mình đạt được thì nó sẽ là một cái thành tựu nó lớn lao và là thành tựu mà mình mình muốn đ mình muốn làm nó. Ừ, dụ như làm ừm, khi mà những cái mảnh ghép á, nó nhỏ đi thì khi mà bạn ghép lại thì nó sẽ thành một cái bức tranh to. Ờ, nghe bạn nói xong cái mình thấy là, à, cái việc mà, ừm, mình ép bản thân mình tìm ra cái nghề đúng á, thì nó cũng nó cũng không nên. Mình sẽ tập trung để xây dựng cái những cái kỹ năng và giá trị phù hợp với con người của mình trước. Sau khi mà mình hiểu mình hơn á, thì cái mục tiêu nghề nghiệp của mình nó cũng sẽ rõ hơn, bạn ha? Kiểu như là, từ ngắn hạn cho tới dài hạn á.
Đúng rồi. Rồi, mình cũng rất là trân trọng việc bạn muốn chọn một con đường nghề nghiệp một cách có ý thức về bản thân mình của mình, đúng không nào? Yeah, thì chúc bạn có thể là lên được một kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho tương lai của bản thân mình cũng như là xác nhận rõ cái hướng đi của bản thân mình ở trong tương lai nha. Chúc bạn thành công!
<laughs> Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã cho mình những lời khuyên hữu ích nhá. Chào bạn nhá.